Bah oui, oui, oui, non, mais surtout si c'est effectivement, heu ouais,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 bien sûr.
Parce que et et heu, quand quand tu regardes par rapport au coût, heu, parce que je sais que le le prix d'un d'un d'un billet d'avion, heu, surtout à la dernière minute, parce que bien sûr, on peut jamais prévoir ce genre de choses, heu, c'est pas moins de 1000 euros. Donc déjà 1000 euros pour, heu, pour la personne qui accompagne, heu, pour le corps, je sais pas et l'hôtel, et cetera.
Bien sûr. Mmh mh. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui, le l'hôtel, c'est jamais, heu OK, OK.
Et hem en fait et je me demandais, je me disais: «Mais pourquoi on le propose pas? Pourquoi on le vend pas?». Et tout le monde disait: «Ah oui, non mais, heu, pff. Ce contrat il sert à rien, heu, laisse tomber, heu, t'attarde pas dessus heu, heu». Et je lui dis: «Mais attendez, on a des objectifs à faire, on a pour une fois un un contrat qui répond ré à un réel besoin»
Mmh.
«mais on le met pas en avant.»
Mais donc tu penses que ça ça ça répond finalement, heu, juste, heu, aux besoins, heu, tu sais, donc là, toi tu donc tu me dis que tu es d'origine congolaise, mais donc tu penses aux gens heu, à finalement tous les gens qui sont un peu entre 2 pays, ou qui de diverses origines et qui passent du temps heu, ou même tu penses finalement aux gens qui voyagent? Enfin c'est vrai que j'ai d j'ai du mal à visualiser finalement, hem je sais pas il faut que tu m'en dises plus. Clairement.
Eh bien, hem, en tous cas moi déjà, de mon point de vue, tu as toutes les personnes, heu, issues de d'une diaspora, quelle que soit la diaspora. Heu, j'ai envie de dire, heu heu, là moi je parle de de l'Afrique parce que je suis d'origine africaine, mais j'ai envie de dire, même heu, heu, si tu es d'origine européenne, mais d'un autre pays. Heu, heu, par exemple, je dis n'importe quoi, si toi tes parents, par exemple, heu, heu, viennent d'Espagne, mais vivent en France, qu'ils viennent à décéder et qu'ils veulent, heu, parce que parfois ils sont un petit peu rattachés, un petit peu, heu, à à l à leur terre, heu, heu, natale et qui veulent être enterrés, heu
Oui, voilà, OK. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mmh, mmh, mmh. En Espagne.